Lah ma Masnya bilang bisa langsung makan?
Kan aku tanya, "Ini langsung makan ya, Mas? Aman ya?" "Aman aman, Mbak, aman, tapi kalau mau diangetin bisa." "Oh, enggak, enggak usah." Gitu. Karena kan kalau nasi panas kan agak repot ya, Mas, ya, maksudnya dia akan, apa ya, terurai lagi gitu loh, mending yang padat sekalian kayak makan onigiri, gitu. Saya tuh udah ekspektasinya onigiri Jawa gitu loh, onigiri Indonesia gitu kan, tapi semua itu bohong gitu. Jadi, "Kok keras ya?" Gitu, "Ini mateng kok nasinya." Gitu, "Iya, tapi keras." Jadi cuma satu gigitan dan enggak enggak akan mau makan itu lagi untuk selama lama lama lama lamanya.
Ah. Ah, gima Mhm mhm. Iya. Bener bener. <chuckles> Onigiri Jawa. <giggles> Trauma? Iya m iya kan belum tentu kalau dipanas apa, dipanasin dulu mungkin enak, beneran mungkin.
<sighs> <clears throat> Iya kali ya, tapi ngerti enggak sih, Mas, udah udah udah masuk ke tenggorokan nih, udah terkunyah-kunyah, bayangin, Mas, makan nasi enggak mateng gitu, kayak
Paham. <tsk> <sucks teeth> Iya, bete sih.

Bakso goreng?
Iya, bakso tapi digoreng.
Oke, heeh heeh.
Nah aku pernah tinggal di Malang lama, kuliah di Malang juga dulu dan, eee, satu-satunya yang berkesan di aku ketika di Malang adalah bakso goreng. Kalau Mas ke Malang Mas, harus cobain namanya Bagoplek, itu 1 bakso mhm, Bagoplek, Bago-plek nah mhm, itu tuh enak banget dan bisa aku makan setiap hari karena harganya itu murah, Rp3.500 doang buat 1, jadi aku tuh sering pake itu untuk, lauk aku ketika masih jadi mahasiswa di Malang gitu.
Bagoplek? Oh, Bagoplek, oke. Oke, jadi gitu, jadi kita pa bisa nemuin makanan enak-enak ternyata ya.
Mhm, makan nih? Bener, makasih ya rekomnya ya.
Iya makan